Aynı kafa, aynı atmosfer, aşağı yukarı benzer bir bakış açısı. Peki, çocuklar Türkiye'yi, Anadolu'ya ziyarete geldiklerinde bu noktada ne hissediyorlar? Hâlâ böyle, eee, farklılıkları var mı? "Bu şunları da bilmiyoruz ya da biliyoruz ya da ne oluyor?" dedikleri noktalar var mı?
Hımm. Ya aslında bizim en büyük şansımız, işte, çocukların en küçük, yani en küçük hâlinden demeyeyim de, hani, 4-5 yaştan bu, hani, şey yaşına kadar, eee, sonuçta ergenliğe kadar olan dönemde, eee, Türkiye'de olmuş olmamız bence onların o kültürü, ü tam anlamıyla kapmalarına ve Türkiye'de, tabii, okudukları için ilköğretim okulunu anlamalarına yardımcı oldu. Dolayısıyla arkadaşları hâlâ var. Mesela Türkiye'ye gittiklerinde hâlâ arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Eee, mesela bu güzel, yani kardeş gibi sevdikleri arkadaşları var çünkü hâlâ kopmadıkları. Bu da güzel. Eee, ama, tabii, mutlaka bir şey farkı oluyor. Şimdi bizim yaşadığımız kadar çok yaşamadılar, eee, Türkiye'de. Hani, i eee, şeye vurduğumuz zaman sene bazında vurduğumuz zaman tabii ki, eee, yani yaş olarak biz daha büyük olduğumuz için bizim yaşadığımız daha şey ama ben onlarda şu şeyi görüyorum. Yani bugün Türkiye'ye de geri dönseler ve orada yaşasalar oraya da uyum sağlarlar. Ya bugün Madagaskar'a gitseler Madagaskar'a da uyum sağlarlar. Ya o yüzden, hani, ya be ben kendim için de aynı şeyi diyorum yani. Bir en son Zanzibar'a falan yollayacaklar herhâlde buradan yani. Bilmiyorum. Ay, keşke denize girerdik falan yani. Biraz sıcak bir yere gitmeye ihtiyacım var vallahi. Yollarlar mı bilmiyorum. <laughs> Uyar. <laughs> Mesela buradan veriyim verelim, evrene yollayalım. Belki sıcak bir ülkeye yollarlar beni. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ne güzel, ne güzel. <chuckles> <laughs> Eee, buradan da şirket temsilcilerine umarım ses gider. <laughs> Belki de. Şeyi sorsam, peki, bu göç hikâyelerinde unuttuğunuz ya da geride bırakmak istediğiniz, eee, kültür, değer, yemek, dil, ritüel, komşu... Mesela böyle şeylerle nasıl baş ediyorsunuz? U
<laughs> Hıı. Hıı. Eee, evet, eee, şey ev alma ıh gı şey kom neydi ev alma komşu al. Eee, ya vallahi, işte, diyorum ya, ya mutlaka her yerde bir şey olabiliyor. Yani terslik de oluyor, işte, hoşlanmadığımız şeyler de oluyor ama, yani, bir şekilde idare ediyoruz gibi geliyor. Yani, benim mesela Almanya'da çok ters komşularım vardı, eee, ama mesela onlarla da yani bir şekilde, eee, gü günün sonunda <chuckles> bir şey bulduk, yani, bir orta nokta bulduk. <laughs> Yani herhâlde hayat diyorum. Ya yapacak bir şey yok. Bir de onların kültürlerini de anlamak lazım. Yani aslında biraz empati kurup, hani, eee, şeye bakmak gerekiyor yani, hani herkes bizim gibi davranmak zorunda değil. Biz de herkes gibi olmak zorunda değiliz ama ortak bir nokta bulunuyor herhâlde ve o ortak nokta üzerinden anlaşmaya çalışıyoruz gibi. Bir de bu kadar çok, eee, kültürden arkadaş olunca şimdi dünyanın her yerinden arkadaşım var. Yani, eee, sonuçta üç aşağı beş yukarı artık hangi kültürün nasıl, eee, davrandığını da üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum ya da bilebiliyorum.
Oluyor mu? <chuckles> Ağlattın. <chuckles> <chuckles> Tabii tabii. Hı hı. Çok havalı. <chuckles> Hı hı.